Bạn ơi, dạo gần đây á, mình rất là hứng thú với những cái bộ môn nghệ thuật đi, đặc biệt là những cái, kiểu như là, vẽ màu nước á. Mà nói chung á, khi mà mình, gọi là, mình vẽ các thứ này, mình cảm thấy rất là thư giãn và thoải mái luôn. Nhiều khi á, có những cái thứ mà mình rất là khó được, gọi là, diễn đạt bằng lời đi, mà mình hoàn toàn có thể thể hiện nó bằng qu qua tranh vẽ cũng như là những cái màu sắc màu nước mà mình lựa chọn á. Mình cảm thấy cái thói quen này ấy, nó là một cái điều rất là thú vị và nó rất là hữu ích luôn. Kiểu, từ khi mà mình làm á, mình cũng cảm thấy rất là nhiều điều trong cuộc sống của mình nó cũng cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn này. Đó, nhưng mà bị có một cái vấn đề ấy, đấy là, kiểu, công việc các thứ của mình hàng ngày nó cũng rất là bận rộn đi. Mà bạn biết cái kiểu, gọi là, màu nước mà nhiều khi á, muốn vẽ nó cũng không có dễ được như màu chì đâu. Nó cũng phải có rất là nhiều công đoạn trong một chuẩn bị dồ á. Thế nên á, mặc dù là mình rất là muốn duy trì cái thói quen này đi, nhưng mà mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nên á, có nhiều hôm, có tuần là mình cũng chỉ, gọi là, ngồi vẽ được có 1-2 buổi thôi, xong cả tuần á, mình cũng chả làm được gì cả. Đó, bây giờ mình cũng không biết phải làm thế nào để gọi làm sao để duy trì được cái thói quen này nó hàng ngày hơn á bạn.
Ừm. Hay quá. Ừm. Ừm. Ừm, ít nhất là mình trước hết là mình cảm thấy rất là vui khi mà bạn đã tìm được một cái sở thích của mình để mà có thể, à, gọi là, trút bỏ những cái năng lượng tiêu cực trong ngày lên những cái bài viết sáng tạo của mình, ờ, cụ thể ở đây là bạn vẽ, đúng không? Thì mình thấy rằng là là để mà duy trì một cái hoạt động sáng tạo như vậy á, thì có thể giúp cho bạn sẽ có được những cái năng lượng tích cực hơn này và thoải mái vui vẻ hơn hàng ngày. Nhưng mà bạn nói rằng là gần đây thì bạn không thể duy trì được cái thói quen đấy thường xuyên nữa, bởi vì là bạn không có cái thói quen sáng tạo, đúng không? Thế thì cho mình hỏi một vài câu hỏi trước khi mà đưa ra cho bạn một vài lời khuyên nhá. Thế thì, ờ, không biết là trước đây á, thì bạn đã duy trì cái việc vẽ chưa? Và bạn gặp khó khăn cụ thể ở cái bước nào khi mà bạn muốn vẽ hàng ngày vậy?
Ừm. Đúng rồi nè. Ừm. À, thật ra á, cái thói quen này là mình cũng mới bắt đầu gần đây thôi. Chủ yếu là tại vì mình nghĩ là một phần đi, nó cũng là một cái điều gì đấy nó rất là mới so với cái cả lịch trình hàng ngày của mình. Thế nên là mình cũng chưa thật sự là thích nghi được với nó lắm. Với cả thêm vào nữa á, đấy là nói chung á, gọi là, vẽ vời các thứ đi, bình thường ai cũng nghĩ là chỉ cần giấy với cả bút thôi thì là vẽ được rồi, nhưng mà á, thật ra, gọi là, để bắt đầu vẽ màu nước đi, đối với mình nó cũng là một cái sự rất là khó khăn nha. Tại vì á, nói chung là vẽ màu nước thì phải có những cái loại giấy nó rất là chuyên dụng. Nhiều khi là mình cứ phải đi tìm nó, mình cứ phải tìm, mình lục hết tất cả các đồ lên. Xong rồi cái màu nước mà bạn biết mà, đã là màu nước rồi thì nó không chỉ có mỗi màu, mà lại còn phải chuẩn bị nước xong chuẩn bị cọ, chuẩn bị thêm rất là nhiều những cái đồ gọi là giấy lau các thứ để phòng trừ trường hợp nó bị đổ ra ngoài á bạn. Thế nên á là nhiều khi là mặc dù cái hoạt động này mình rất là thích đi, nhưng mà để bắt đầu nó thì mình cảm thấy rất là khó khăn. Tại vì như bạn thấy đấy, mình cứ phải chuẩn bị rất là nhiều đồ, xong rồi lúc nào cũng phải là, kiểu, ở trong một cái tâm thế á là phải cẩn thận, phải dọn dẹp các thứ ngay sau khi mà vẽ xong, không thì nó be bét hết á.
Ừm. À. Ừm. <laughs> Ừm. Vậy thì là dù đây là một cái môn mà giúp cho bạn có thể thoải mái và thư giãn hơn, nhưng mà nó lại yêu cầu bạn phải có một cái sự chuẩn bị và dọn dẹp kỳ công, đúng không? Thế thì đứng trước cái rào cản đó là phải tìm những cái đồ dùng rồi là những cái vật liệu phù hợp để mà thực hiện cái thói quen này á, thì bạn đã bao giờ nghĩ đến cách khắc phục chưa? Và bạn đã tìm ra được cái giải pháp nào để mà khắc phục cái tình huống này chưa?
À, nói thật với bạn luôn á, mình cũng đang rất là khó khăn, mình cũng chưa có cách nào để thực sự là khắc phục cái điều này cả. Tại vì á, bản chất là đi là tính mình cũng là một cái đứa rất là thích sạch sẽ, đó, thế nên là mình cứ thấy nó dây rớt này, nó bị văng màu các thứ ra ở đâu á, mình khó chịu lắm, là mình cứ phải lau các thứ rất là cẩn thận, mà bạn biết mà, lau dọn các thứ như thế nó cũng đâu có, gọi là, kiểu, ít thời gian đâu, mình mất rất là nhiều thời gian á. Có ngày ấy, mình vẽ 30 phút thôi mà mình cũng phải dành đến tận 15-20 phút này, mình lau dọn hết những cái vết màu nó, kiểu, vương ra trên bàn, xong rồi nhiều khi á, có những cái vệt màu nó còn lại chảy cả xuống sàn cơ, đó thế là ôi giời ơi, mình cảm thấy nó rất là vất vả luôn, mà mình cũng chưa biết làm cách nào để cho nó khắc phục á. Tại vì tính mình đi, mình là một đứa rất là ghét cái sự bẩn á, thế nên là mặc dù là mình rất là thích cái này, nhưng mà mình cũng vô cùng ngại cái việc á, đấy là mỗi khi mà mình vẽ đi, mình cứ phải dọn dẹp rất là nhiều như thế ấy.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, mình hiểu cái tình trạng này rồi. Thực ra thì, ờ, đúng là đối với những cái người mà ưa sạch sẽ, nếu mà thấy màu dây ra một chút thôi thì cũng cảm thấy khó chịu, đúng không? Và bạn thì đang rất là đam mê cái loại màu vẽ này, đúng không? Thế thì bạn có nghĩ đến cái việc là cũng là vẽ nhưng mà bạn sẽ đổi sang một cái nguyên liệu nào khác mà nó sạch sẽ hơn và ít bị dây dưa hơn không?
Ừm. Ờ, ừm, thực ra là nhiều lúc á, mình cũng nghĩ đến cái việc đấy đấy, tại vì ở nhà này, mình cũng có rất là nhiều những cái bộ màu khác như, kiểu, màu chì với cả màu sáp đi, nhưng mà nói chung là mình cũng rất là phân vân á bạn, tại vì mình cũng không biết nói sao đây nữa. Những cái loại màu chì, màu sáp đấy á, mình cứ cảm giác á, tại vì mình cầm được nó trên tay này, mình rất là dễ điều khiển đi, thế nên là cái cảm giác mà khi mà mình vẽ bằng màu chì hoặc là màu sáp mà nó so với màu nước á ừ, nó có cái gì đấy nó rất là hay ở màu nước á, đấy là mình có thể chơi với nước và chơi với những cái màu nó rất là hay, còn như bút chì mà mình vẽ á, nó nó cứ nét nào ra nét nấy thôi, thế nên là nhiều khi á, là mình cũng không có thích cái sự ấy lắm. Và đúng như bạn nói luôn á, mình rất là thích cái sự trôi này, ở với màu nước á, mình không biết là có cái gì nó sẽ xảy ra á, thế nên là nhiều khi là làm ở đấy nó lại thú vị hơn là những loại màu kia này.
Ờ. Ừm. Không đủ sáng tạo. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Vậy thì cái rào cản lớn nhất của bạn đó là, ờ, khi mà bạn vẽ bằng màu nước á, thì, à, tuy là bạn có rất là nhiều những cái ý tưởng sáng tạo và bạn có, kiểu như, có thể dễ dàng tương tác được với lại cái nguyên liệu này, nhưng mà bạn lại, ừm, thấy vất vả khi mà phải dọn dẹp rất là nhiều trong khi bạn là một người rất là ưa sạch sẽ ha, và bạn cũng thấy rằng là việc mà đổi sang sử dụng những cái công cụ khác như là màu chì hay là màu sáp á, thì bạn, ờ, không còn thấy hứng thú nhiều như là dùng màu nước nữa ha. Thế thì, à, ngoài cái việc là phải vệ sinh cũng như là phải chuẩn bị những cái nguyên liệu trước khi mà thực hiện những cái, ờ, thói quen sáng tạo này á, thì bạn có gặp vấn đề gì khác không? Ví dụ như là có bị bí ý tưởng, xem là xác định xem là hôm nay sẽ phải vẽ cái gì hay không?
À, có chứ bạn ơi. Cái này á, đã bảo, gọi là, liên quan đến nghệ thuật ấy, thì lúc nào nó cũng cần có một chút, gọi là, cảm hứng đi. Nhiều khi á, mình cũng, gọi là, nghĩ cứ nghĩ đến kiểu mà mình ngồi vẽ đi tại vì xong rồi nhá, đấy, như mình có chia sẻ lúc trước này, mình cứ phải chuẩn bị rất là nhiều đồ, mà giấy á với cả màu ấy thì cũng toàn là đồ xịn, đồ đắt tiền thôi, thế nên là đúng như bạn nói này, mình cũng gặp rất là khó khăn là, kiểu: "Ôi! Hôm nay vẽ gì cho nó xứng đáng đây?" Tại vì mình cảm thấy nhá, nếu m mình mà, gọi là, vẽ linh ta linh tinh đi, mình vẽ mà nó chả có đầu đuôi gì ấy, thì mình cảm thấy rất là phí giấy, tại một cái tờ giấy á nó không có rẻ như tờ giấy A4, mà toàn mười mấy nghìn một tờ á bạn. Trời ơi! Mình cũng gọi rất là xót tiền á, thế nên là đúng như bạn nói á, nhiều khi là lúc mà bắt đầu ấy, mình cứ hay ngồi đờ đẫn ra, mình cứ hay cứ ngồi, cứ nhìn cái bộ màu thôi, mình cũng chưa biết có phải vẽ cái gì cả. Xong rồi đấy, nhiều lúc mà nó cũng không có cảm hứng đâu, nó xong nó cứ ngồi đờ đẫn ra thì lúc đấy là mình nghĩ là "Thôi, bây giờ không nghĩ ra được cái gì vẽ", thế là cuối cùng lại đi cất hết các thứ đồ vào, xong rồi lại dọn dẹp thôi.
Ừm. Ờ, đúng. Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> À! ừm. <laughs> Ờ, tính ra thì mình thấy là bạn là một người mà, gọi là, theo cái chủ nghĩa hoàn hảo ấy, và, ừm, gần như là bạn cũng hơi bị khó tính một chút khi mà, à, dành cái thời gian để mà thư giãn sáng tạo nha. Thông thường thì người ta sẽ có cái xu hướng là sẽ trút bỏ hết những cái nỗi niềm của mình lên trên cái bức tranh, tuy nhiên là bạn là bạn một là bạn luôn luôn là mong muốn là cái bức tranh của mình nó phải hoàn mỹ nhất này, bạn luôn luôn là cái tác phẩm của mình nó phải tuyệt vời nhất này. Nên là dù là trước khi mà chuẩn bị vẽ bức tranh này, hay là sau khi vẽ bức tranh xong, bạn cần phải dọn dẹp, hay là về cái nội dung bức tranh thì bạn m luôn luôn muốn mọi thứ nó phải hoàn mỹ nhất ha. Ừm, đấy cũng là có thể là coi được một là cái rào cản khiến cho bạn không thể duy trì cái việc sáng tạo mỗi ngày luôn đó. Okay, dựa vào cái tình huống của bạn bây giờ á thì mình có một vài các cái lời khuyên này, à, bạn thử xem xem là nó có phù hợp với mình không nhá. Đầu tiên á, à, cái việc mà chuẩn bị á, bạn sẽ cần phải tách khỏi cái việc vẽ nha. Ờ, có rất là nhiều người thì cũng ngại bắt đầu khi mà, ờ, bắt đầu vẽ là phải mở bàn giấy ra rồi rồi là lấy giấy, lấy bút xong rồi pha màu đồ các kiểu á, thì không biết là với cái hoạt động màu nước giống như bạn nói á, thì bạn có thể cân nhắc đến cái việc là chuẩn bị từ trước không? Ví dụ như là bạn đặt lịch một cái thời gian cố định là bạn sẽ vẽ, ờ, cố định là vào, ừm, 8:00 tối hoặc là 9:00 tối mỗi ngày khi mà bạn có thời gian, hoặc là 8:00 tối, chín giờ tối của các cái ngày thứ Ba, Năm, Bảy ấy, thì bạn có thể cân nhắc là chuẩn bị trước những cái này, ờ, từ trước đó và tập trung vào cái việc sáng tạo trong cái khoảng thời gian đấy thôi. Có thể như là bạn, à, đặt giấy ra sẵn này, hay là, ừm, đặt bút ngay ngắn ở trên bàn đi, không gian ở xung quanh thì bạn có thể dọn dẹp từ trước và để cho mọi thứ nó thật là gọn gàng, và trong đầu bạn đã định hình trước những cái mẫu tham khảo để mà mình có thể chuẩn bị trước rào trước rồi. Và khi mà bạn bước vào cái khoảng không gian đấy là bạn có thể vẽ được ngay, thì nó sẽ có thể giảm được khoảng 80% cái sức ì và làm cho bạn không có trì hoãn cái cái việc sáng tạo nữa. Mình biết rằng là dù sao thì đây cũng là những cái công việc mà bạn bắt buộc phải làm và cái việc mà chuẩn bị trước á, nó bắt buộc là mình sẽ cần phải chuẩn bị ngay trước khi mà mình vẽ, chứ không thể nào mà chuẩn bị trước quá lâu, tại vì tránh ảnh hưởng đến cái chất lượng của màu ha. Nhưng mà nếu như mà bạn có một cái sự chuẩn bị và sắp xếp trước, thì cái cảm hứng của bạn nó nó sẽ đến dễ dàng hơn và khiến cho bạn cảm thấy thoải mái và không có bị ì ạch trước cái việc là, ờ, lại phải chuẩn bị cái này, lại phải chuẩn bị cái kia, tư duy của bạn sẽ không bị chặn lại và khiến cho bạn có thể thỏa sức sáng tạo hơn. Thì mình nghĩ rằng đây nó cũng là một cái cách, tức là bạn tách cái phần chuẩn bị ra khỏi cái phần vẽ để cho mình cảm thấy là không không có quá là mệt mỏi về cái vấn đề đấy. À, tương tự như vậy thì có thể tách cả cái phần dọn dẹp ra khỏi cái phần vẽ luôn. Bạn có thể dành, ờ, một vài tiếng để mà tận hưởng cái bức tranh mà mình vừa vẽ trước đã, rồi sau đó dọn dẹp với một cái tâm thế vui vẻ hơn, rằng là "Ờ, hôm nay mình đã có một cái thành tựu này, mình đã vẽ ra một cái bức tranh cũng hay đấy chứ", ờ, rồi lúc đấy thì bị bạn dọn dẹp sẽ có một cái tâm thế thoải mái hơn. Thì bạn thấy sao?
<laughs> Đúng rồi á. Ô kê nha. Ừm. Ừm. Đúng rồi á. Ừm, hợp lý, hợp lý ạ. <laughs> À, mình thấy những cái đề xuất mà bạn đưa ra á, nó cũng rất là hợp lý nha, tại vì nhiều khi á, cái tính mình ấy, cái bàn đấy á, là mình để cả làm việc lẫn cả để mình vẽ luôn, nhiều khi là mình làm xong các thứ mình lại phải dọn, xong rồi mình lại lôi màu các thứ ra, thì, kiểu, màu thì mình lại để mỗi cái nó một nơi á, nhiều lúc đúng như bạn nói á, cứ phải lôi ra lôi vào thế nó cũng rất là phiền phức đi. Thì như bạn nói này, mình có thể chuẩn bị sẵn cả về mặt câm thế này, lẫn cả cái mặt không gian đi, mình, gọi là, cũng không cần phải cất nó quá xa đâu, tại vì mình nếu mà mình, gọi là, mình muốn để một thói quen, đúng không? Thì mình cũng có thể để nó ở những cái vị trí nó gần ở bàn mình thôi, nó cũng không không cần phải là cất tủ ở như nào đấy, đó, thì lúc mà mình, gọi là, muốn lấy ra lấy vào thì cũng rất là tiện và nó cũng hạn chế rất là cho nhiều mình, gọi là, thời gian để chuẩn bị đi. Với cả thêm vào đó á, giống như bạn nói này, là nhiều khi á, mình cứ ngồi vào bàn là mình cứ, kiểu, bắt bản thân là kiểu: "Ồ, ngồi xuống đi, nghĩ ra đi, cảm hứng nó trào dâng đi." nhưng mà đúng như bạn nói á, là nó chả có cái gì nó trào dâng lên cả. Thế là bây giờ mình có thể như bạn nói là chuẩn bị một số những cái màu mẫu cũng như là những cái nguồn tham khảo trước, mình nhìn vào đấy, mình thấy có cảm hứng rồi, xong rồi về sau mình ngồi vào bàn là mình cứ thế mà mình làm thôi, chứ mình cũng bớt đi cái giai đoạn mà, gọi là, phải suy nghĩ quá là nhiều á. Ừm, mình thấy cái này nó cũng rất là hay và OK đó nha.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ờ, OK. Và cái thứ hai ấy, cái rào cản thứ hai của bạn đó là bạn thì là người đi theo cái chủ nghĩa hoàn mỹ, thế nên là bạn luôn luôn đòi hỏi là cái sáng tạo của bạn nó phải thật là đẹp. Tuy nhiên là ở trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ là bạn có thể có một cái yếu tố khác ưu tiên nó phù hợp hơn. Đó là chỉ cần sáng tạo và đều đặn thôi. Bạn hãy chấp nhận rằng là trong 10 bức vẽ mà bạn vẽ thì có thể là phải có đến 7 bức tranh là sẽ xấu, 2 bức tranh là ổn và chỉ có 1 bức tranh là đẹp xuất sắc thôi. Nhưng mà hãy t từ bỏ cái thói quen đó là cứ phải chú trọng đến chất lượng của tất cả các bức tranh, tất chất lượng của cái số lượng của những cái bức tranh mà bạn vẽ ra đều hoàn mỹ đi. Và hãy chỉ cần duy trì cái việc sáng tạo đều thôi. Từ đấy thì bạn sẽ đặt ít kỳ vọng đến bản thân hơn. Và đấy cũng là một trong số những cái yếu tố mà giúp cho bạn có thể dễ dàng sáng tạo hơn, tạo ra được những cái ý tưởng nó đến bất chợt, nhưng mà nó cũng phản ánh được cái cảm xúc của bạn. Dù là nó không phải thật là hoàn mỹ, nhưng mà nó cũng là một phần nghệ thuật và giúp cho bạn có thể giải tỏa được, ừm, bớt những cái căng thẳng của bạn sau một ngày và duy trì được cái thói quen sáng tạo này được lâu dài. Thì bạn thấy cái cách này thế nào?
Ừm, cũng được á. Ừm, mình thấy cũng khá là ổn đó ha. Tại vì á, bản chất rồi, đã nói nó là sáng tạo á, thì nó cũng phải để tâm hồn nó bay bổng, nó thoải mái một chút. Chứ đôi khi á, lúc nào cũng muốn, gọi là, quá là gò bó, quá là hoàn hảo đi, thì nó cũng thật ra là rất là khó. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Sau khi mà nói chuyện với bạn xong á, mình cũng cảm thấy khá hơn rất là nhiều và mình cũng nhận được rất là nhiều những cái mẹo hữu ích để mình có thể bắt đầu thói quen sáng tạo của mình này. Rất là cảm ơn bạn nha.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. À.